Hi, magandang hapon.
Hello, magandang hapon din sa'yo.
Kumusta yung araw mo?
Okey naman. <chuckles> Medyo okey naman, medyo normal na araw lang. <chuckles> Ikaw ba?
Hmm. Ah, okey lang, masaya kasi araw ng Sabado. 'Yan ang nagpapangiti sa'kin eh, kapag ano pagkatapos ng 1 buong linggo na nagtatrabaho yung araw ng mga araw ng pahinga, Sabado at Linggo. Ikaw ba, ano yung huling bagay na nagpapangiti sa'yo? O ngayon, ngayong Linggo, anong huling bagay yung nagpangiti sa'yo?
Mhm. Siguro ano yung, ano yung mga pusa ko. <chuckles> May ano kasi ako, meron akong 7 pusa. Sila yung oo, yung pagkatapos ng trabaho, may trabaho kasi ako kanina kahit Sabado, may trabaho ako tapos ano' yan sila nagku na nangungulit sa'kin na nasa labas kasi sila dito sa may ano ko pintuan. D'yan sa sa labas, oo so sila yung nagpapangiti sa'kin. Yung yung simpleng pakipaglaro ko sa ni sa kanila. Kasi yung mga pusa ko yung ano eh, ang kukulit nila tapos ano rin, sweet din sila. <chuckles>
Hmm. Oo. Ah. Ah. Oo. Oo, tsaka bale 7, wow!
Oo, 7.
Sa'min, isa lang, eh, may 1 kaming pusa, tsaka 1 aso.
Oo. Ah.
Pero nakakatuwa talaga 'pag may mga alaga, oo.
Tapos, eh, oo. Mm. 'Yung mga ano, 'yung simpleng pakikipaglaro sa kanila yung pakikipag-pet ganun.
Totoo. At saka ano talaga, totoo yung nakakatanggal sila ng pagod. Kahit di naman sila nagsasalita, pero yung titingnan mo sila, tapos, ah, makikipaglaro sa'yo, lalapit sa'yo, oh, iba yung nabibigay nila bang parang comfort, ganyan.
Mm. Oo. Oo. Mm. Oo. Iba rin yung saya, lalo na kapag ano, kapag yung yung may ano kasi ako, 'di ba 7 pusa, tas yung iba hindi masyadong ano, hindi masyadong nag-aano sa akin nagpapa-pet, ganyan. Pero oo, lambing. Pero may mga times talaga nag naglalambing, oh, oh, may problema ba dito, ganito, ganyan, tapos hindi pala, gusto lang niyang magpalambing.
Malambing, nga Ah, a bale ano yan halo eh, puro ba lalaki o halo ng babae't lalaki?
Ay yung akin 2 baba ah, 3 babae tapos yung ano, yung 4-
4 na lalaki ah, wow.
oo 4 na lalaki. Oo, tapos ano na ah, yung 6 don kapon na tapos yung 1 hindi pa kasi bagong ano pa, bagong rescue pa yun eh.
Mhm. Ah, okey, laha ah, bale lahat sila galing sa parang inadopt mo ganyan. Oh.
Oo, ay hindi yung una, yung ano ko, yung 2 lang talaga yung inadopt ko, tapos nanganak pa 2 beses tapos yun pinakapon ko na, tapos yung panghuli ah, rescue talaga yun galing sa ano kalsada.
Oo. Oh, ay bilib ako sa'yo.
Mhm.
Pa palagi ka bang ah, positive o may mga moments din na hindi ka masyadong masaya sa isang linggo?
Ay oo, meron rin. Hindi kasi lahat ng araw ano tayo, eh, ah, masaya. 'Yung lalo na kapag may nai tayong mga problema, mga pinagdadaanan, mga personal na pinagdadaan sa pamilya, sa kaibigan, o mga personal, ano, yun yung mga isa sa siguro hindi naman nagpapa-down, medyo ano lang, yung parang hindi naman positive yung ano mo, yung araw mo. <snorts>
Totoo. Oo. Totoo naman, oo. Ako rin ganun, i importante naman talaga maging positive ka, kasi maaapektuhan din nun yung mood mo sa araw kung parang malungkot ka magpapaka sabi nga nila nega. Pero hindi kasi maiiwasan, lalo 'pag yun nga may mga, hmm, totoo ka talagang iniisip, marami tayong iniisip sa pang araw-araw, ah, sa budget, sa lahat. Um, pero ano, syempre hahanap ka nalang ng mga, ah, paraan para hindi ka ma-stress masyado o, ma-down. Yun nga, eh, ano, tulad natin may mga alaga tayo parang sila yung, outlet natin, oo, stress reliever natin. Oo, pero, um, 'yun nga kasi parang sobrang ano naman ako, sobrang nakakabilib naman yung isang tao na parang 1 buong linggo tuloy-tuloy kumpleto.
Ikaw. Oo. Oh. Oo. Mm. Stress reliever natin, oo. Positive na oo nga. <chuckles> Oy hindi ah, normal. <chuckles>
Na so oo na puro na puro masaya. Pero kung meron man, masaya tayo para sa kanya. Na parang sana all, 'di ba? Wala talagang <scoffs> iniisip na na problema. Pero sa tingin ko parte na rin ng buhay talaga 'yan.
Oo. Oo. Oo, po. <snorts> Parte rin yun ng ano natin, yung 'pag, ah, pagkatao natin. Kasi hindi lahat naman ng bagay nangyayari positive, 'di ba? May mga ano rin naman mga yung mga negative, siguro yung may mga reason din kung bakit, ah, kailangan natin silang pagdaanan kasi ano, eh, nagbabago rin tayo at natututo rin tayo sa mga napagdaanan nating ganon.
Oo. Oo. Totoo, tama 'yan, 'yung may natututunan tayo at tsaka iyan din ang nagpapalakas sa atin 'di ba, para ano sa susunod kasi minsan 'pag may pinagdadaanan ka, pa parang iisipin mo, kung natapos ko nga 'yung kung nga kung nairaos ko 'yun, ano pa naman 'yung mga darating, parang ganiyan.
Mm. Oo. Oo. Oo. Oo, pa ano ka magiging mas ano ka mas malakas ka na sa susunod na hamon na daraanan mo. <scoffs>
Totoo, tama.
Hmm.
Pero 'yung ano, um, 'yun nga, siyempre sa nabanggit natin may mga problema talaga. Pero paano mo naman napapanatili na 'yung maganda pa rin 'yung pakiramdam mo, hindi 'yung ano ka na, 'yung parang kumbaga parang nabalot na tayo do'n sa problema natin?
On. Oo. Siguro 'yung akin 'yun sa simpleng paraan ng pasasalamat. Ah, kasi 'yung ano mai ta 'yung paggising ko 'yung simpleng s ito talaga 'yung ginagawa ko recently na, paggising ko, tap nagte-thank you ako na, "ay salamat kasi ano, bagong araw, ganito bagong ano naman," 'yung s 'yung kahit nasa simpleng bagay 'yun 'yung, ah, pinapasalamatan ko, 'yun 'yung, parang gum ah, gumagaan 'yung araw ko kahit, ah, ano ko kakasimula pa lang, hindi 'yung parang gigising ka ang ano mo salimuot na. <chuckles> 'Di ba? Oo, hin talaga.
Mm. Hmm. Oo. Oo. Bugnutin ganiyan, oo. Eh, tagadulo, oo. Totoo 'yun.
<scoffs> 'Yung simpleng pasasalamat, oo. Ikaw ba?
Maganda yun. Kasi ano, sabi nga nila hindi naman lahat, 'di ba nabibigyan ng pagkakataon na gumising, yun nga. Du'n pal sabi nila every gising is a blessing. Kaya ano, sobrang thank you na agad tayo nun, kasi meron na naman tayong bagong pagkakataon na, ah, pagpatuloy yung buhay, ganyan. Oo. Na ibig sabihin, um, ma may mga ano ka pa may may parang chance pa talaga na, hindi lang tayo hin ang problema ay hindi naman yun forever, na kung ano man yung pinoproblema natin ngayon, oo.
Oo. Mm. Yon. Oo. 'Yan, oo. Oo. Hmm. Oo. Eh Para ano lang siya, temporary.
Totoo. Ako rin ganun. Nagpapasalamat ako, 'tsaka hinahanapan ko pa rin ng isang magandang, um, kung halimbawa yung araw ko, kasi may mga araw tayo na parang grabe naman parang puro nalang, eh, parang ano, parang akala natin malas naman ng araw na 'to, o parang ano ba 'to, sunod-sunod. Pero maganda yung parang hahanapan mo parin talaga ng isang magandang dahilan, o isang magandang pagpapasalamat ka sa araw na yun. Oo. Kahit sobrang bigat o kaya parang sunod-sunod, oo. 'Tsaka ako naniniwala rin kasi ako sabi nga, 'pag parang eto yung sa tingin mo ngayong araw, eh, parang punong-puno ng parang nega ganyan, siguro bukas bawing-bawi naman 'to. Oo. Sa magandang balita, ganon. Oo.
Negative. Oo. Oo. Oo. Ay. Mm. Mm. Oo. Okey naman, oo. Oh. Ay, a isa rin sa ano yung dagdag ko yung, ah, pinapaalala ko sarili ko, "It's a bad day, not a bad life." 'Yun 'yung ano ko rin oo. Kasi hindi naman ah, kung may problema rin ako parang ano, pinapaalala ko sarili ko na, "Hindi permanente lahat ng bigat na ating nararamdaman, kaya patuloy lang tayo sa paglaban." <chuckles>
Ay, totoo. Oo, maganda 'yan. Totoo yan, kasi maiisip talaga may mga pagkakataon talaga naisip natin, mad "Ayoko ko na", parang, "Grabe naman", oo. 'Di ba, yung yung iba, kaya gano'n din, yung, sinusukuan na nila, yung buha
Oo. Hmm. Oo, m Hmm, dumating rin ako sa puntong yan, noon. <chuckles>
Uy! Ako din, totoo. Yung parang akala mo, hindi na siya matapos.
Hmm. 'Di ba, 'yo oo. Oh, parang ano nangyari sa'kin, ah, shi ma-i-share ko lang, kasi yung nangyari sa'kin, parang ano 'yon pandemic. Tapos, nawalan ng mahal sa buhay, ganyan. Tapos malayo ako. Tapos, parang na-depressed, gano'n, parang umaga parang sabi ko sarili ko, pa ah, 'pag nagising ako, ang sabi ko, "Hala bakit ako nagising", gano'n. Parang ayoko namang, ah, ayokong aga ah, kahit anong gawin ko, parang hindi na ako nag-e-enjoy, gano'n. <chuckles> Dumating ako sa puntong yan, pero pero na-ano ko naman, nalampasan oo, pandemya, ang hirap.
Ay. Oo. Oo, oo. Ooh, pandemya pa naman no'n, oo. Iba rin yung nadulot sa'tin kasi ng pandemya, eh, 'no? Parang ano siya, eh, mabigat talaga yung, um, 'yung pakiramdam no'n, gawa ng hindi nga tayo makalabas. Natigil yung literal na natigil yung mundo natin.
Mm. Oo. Oo, talaga.
Kasi 'yon nga ang dami nating hindi pwedeng gawin no'n. Pero yung panahon na 'yon hindi bale hindi ka nakapunta 'don. Kasi bawal 'yung may quarantine, 'eto ba 'yon? Oh, 'no, grabe, 'no, sobrang apektado talaga lahat, 'no? Talagang nag-iba, tapos sa p ano kasi siya, eh, yung biglaan siyang nangyari sa atin.
Hmm. Oo, bawal, oh bawal. 'Di bale. Oo, tap tapos hindi mo siya inaasahan talaga. Tapos, kung ganon, nawala lahat, niya.
Sobrang hirap, 'yon din, eh, 'no, 'yon yung 'yon yung, um, pandemiya ang talagang nakaapekto sa ating mental na kalusugan. Parang wala, kumbaga walang nakaligtas din talaga, po haru parang lahat mayaman ka o mahirap ka ano mang estado mo. Oo.
Hmm. Wala, oo. Oo. Pantay-pantay 'yon, eh, ah, eh, kasi pandemic 'yon, eh, <scoffs> naging pantay yung ib tao.
Totoo. Mm. Pero ano pa yung mga simpleng bagay bukod sa mga pusa mo? Ano pa yung mga simpleng bagay sa araw-araw na nagpapasaya sa'yo kahit maliit lang?
Ah. Sa'kin siguro ano ako eh, mahilig akong mag-collect at magbasa ng libro. Yung alam mo yung ano, hindi ko alam, ah, nakalimutan ko anong tawag dun, yung ano ako, parang gusto ko yung amoy ng ano eh, nung bagong bukas Oo, parang iba yung dulot. Oo, iba yung dulot 'di ba 'pag ano, naaamoy mo siya. Hindi ko alam kung bakit dahil ba yun sa mga kemikal na ano na ginamit sa pagsusu sa pag-print eh.
Ah. Libro, uy ako rin. Ako nga pati xerox. <chuckles> Pero 'no may gan may ganyan talaga. Oo, ako din kasi iba eh 'no 'pag ay ba 'pag ayun bago may bagong libro. Ako nga ako sa si ano din 'pag bagong photocopy ganyan, may mga parang kakaiba lang na ano.
Oh. Oo. Hindi Oo, 'pag 'pag naamoy mo iba eh, para'y parang ano yung tawag dun, nakalimutan anong tawag, basta may ano positive ano siya eh, effect sa utak natin. 'Di ko alam bakit.
Oo. Oh, ano, siguro may ano din yun, merong sabi nila baka may talagang scientific o ma mental na ras explanation. Totoo, pero may mga ganyan. Iba-iba, siguro ito rin dahil hindi rin natin madalas naaamoy yung parang, uy kakaiba siya, oo.
Scientific, oo, explanation. Oo. Mm. Oo, parang Iba. Ano rin mai-dagdag ko na rin, siguro yung ano
Oo.
ah. ano ba yung nagpapasaya sa siguro yung ano, mahilig, ay hindi ko alam kung anong dulot ng ulan? <chuckles> 'Di ko alam kung yung parang nare-relax ako tapos ang happy 'di ba yung, iba, yung 'pag umuulan lu nalulungkot sila ganon, iba yung happiness na dulot niya sakin hindi ko alam hindi ko rin alam kung bakit? O yung tunog yung tunog niya mismo at yung parang yung simpleng ano lang ako, parang nasa sa bintana nag-aano lang tapos may music ganyan, <chuckles> tapos iba yung saya, parang nostalgic yung feeling hindi ko alam kasi mahilig a kami nung ano, eh, nung kabataan mahilig mag-ano, maglaro sa ulan <chuckles> kahit na napapagalitan. <chuckles> Oo.
Ah, nare-relax ka? Oh. Yung tunog? Yung tunog ng ulan. Ah, oo daw iba't-iba nga. Ah. Oo, pero oo ib iba 'no, so bale siguro 'pag nasa beach ka o sa dagat iba rin yung nabibigay na, um, ano 'no, parang relaxation nung hampas ng alon. Oo totoo naman, ano nga yun, um, para talagang nakakapagmuni-muni ka. Tapos ano, ah, malamig pa tapos wal ano nga kasi nga ganun din nga tayo yung pa nung bata talagang pwede tayong maglaro sa ulan, ngayon kasi parang bibihira nalang yung nakikita kong ganon, eh. Oo.
Oo. Hmm, oo, 'di ba? Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Ay ako ay ako yung at ako ta saka yung partner ko kapag nag-uulan dun kami sa labas kahit naman yung kahit na yung mga kapitbahay namin pero yung oo, kapit na yung mga kapitbahay namin nanonood tapos kahit na anong anong tingin nila or anong masasabi nila, wala akong pakialam, basta masaya kami do'n sa ginagawa namin.
Ah. Mga tambay. Dedma, oo naman. Totoo, ay salamat sa pakikipagkwentuhan mo sa'kin ha?
Ay oo nga pala, sobrang salamat din at mag ah, mag-ingat.